باقول لِك إيه، أنا آآ، يعني، محتاج نصيحتِك في موضوع كده، آآ، <tsk> يعني، مضايقني الفترة اللي فاتت وعامل لي مشاكل في البيت بخصوص ال فكرة اللي هو ما باخلّيش وقت للأسرة أو إن أنا من يعني، م مُنغرِس أوي في الشغل، تمام، مُهتم بالشغل زيادة أوي. يمكن زي ما زوجتي بتقول إن أنا باقضي وقت أكتر من ل ل للشغل على حساب البيت ووقت الأسرة. فدايمًا في صراع بيني وبين زوجتي على النقطة ديّة، وهي شايفة إن أنا مقصّر في وقت الأسرة، وبالتالي ده موضوع، يعني خَد خَد مجهود كبير وأنا محتاج آخُد فيه قرار. فكنت محتاج نصيحتِك في الموضوع ده يعني لو تقدَري.
بُصّ، أكيد أنا فاهمة إن دي مشكلة كبيرة دلوقتي خصوصًا في ال في الظروف ال اللي الناس فيها. آآ لازم الواحد بيبقى عنده مثلًا أكتر من حاجة بيشتغل فيها، زي ما بتقول كده شُغلك واخِد كلّ وقتك. فده بيبقى علشان توفّر عيشة كريمة أو عيشة يعني مُرفّهة لأُسرتك مش علشان حاجة تانية. آآ بس خلّيني أعرف في الأول أكتر، هي زوجتك شايفة كده، هل هي فعلًا آآ ده حقيقي، والّا هي بتبالغ مثلًا، يعني هل أنت فعلًا بتقضّي وقت أكتر في الشغل، بتقضّي وقت أكتر برّه البيت، آآ مش بتهتم بأُسرتك كفاية والّا هي بتبالغ؟
طيب، شوفي أنا هاكون صريح برضه معاكِ علشان إيه، يعني امم، يعني علشان أنا فعلًا بادوّر على حَل يعني. أ أنا فعلًا باشتغل، يعني أنا فعلًا باقضّي وقت كتير شوية في ال في الشُغل، يعني أنا مُعترف بحاجة زي كده. آآ هو بُصّي برضه أنا هاشرح لِك الوضع علشان تكوني إيه، الصورة تكون الصورة واضحة قُدّامِك ب بشكل أفضل. يعني أنا عندي الشُغل الأساسي اللي أنا باشتغله آمم، اللي هو س ال8 ساعات عادي. آآ باخلّص شُغلي وب بارجع بيكون عندي مثلًا شُغل تاني باعمله online من ال من البيت، فم آمم يعني ب أ أوقات فعلًا كتير يعني شُغلي التاني اللي في البيت ده وقته بقى مختلف مش برضه مش ثابت، فبالتالي م يعني أنا ما أقدرش أقُول بالضبط أنا بيكون فاضل لي قد إيه ك يعني كام ساعة في اليوم بصراحة يعني وأو وأوقات فعلًا أو أيام فعلًا أنا ما باكونش يعني ما باقضّيش وقت كتير مع ال الأسرة وأوقات باقضّي، يعني أوقات مثلًا الشُغل بيكون خفيف أو ما فيش شُغل كتير أو يمكن ما فيش خالص كمان، فبالتالي أوقات باقضّي وقت يعني، ولكن يعني هي هو الموضوع مترا يعني موضوع نسبي مش مش على طول يعني مش 8 ساعات هنا و و4 هناك مثلًا. ف آآ بر إمم.
مفهوم. هو الموضوع يعني يبدو في ال في ال في الظاهر إن هو صعب فعلًا و وفيه مشكلة كبيرة، بس خلّينا ن نبسّطها أكتر من كده ونفصّص المشكلة علشان بس نعرف آآ، نحلّها و و وأقول لك تعمل إيه. دلوقتي أنت بتقول إن الشُغل الطبيعي العادي اللي هو ال ال الت ال8 ساعات ده هي ما عندهاش مشكلة فيه كزوجة و وكده، كده هو مش بيأثّر على آمم، يعني قعدتك مع أهلك أو إن أنت تبقى قاعد في البيت معاهم أو تهتم بيهم يعني. المشكلة كُلّها بتبدأ لمّا بترجع من الشُغل ده وبتبدأ بقى تشتغل الشُغل اللي هو الonline اللي هو من البيت. هنا هم بيحسّوا- الأسرة يعني أسرتك الصغيّرة- إنه أنت م مش موجود معاهم أو في حاجة بتاخدك تاني، فكفاية الشُغل بتاع ال ال8 ساعات، لأ كمان ده أنت بتشتغل كمان online، فأنت مش موجود معانا. اب هي أكيد عندها حق في ده وإن ن هي تحس إن أنت مثلًا آآ مشغول شوية عنها وهي بتحتاجك أكيد و والبيت كمان بيحتاجك.
صحيح.
آآ بس أنا يعني شايفة كده من نبرة كلامك إن أنت كمان م مش حابب الوضع ده، إن أنت كمان مش حابب إن أنت يبقى كلّ وقتك في الشغل، وحابب إن أنت تبقى عندك وقت أكتر للأُسرة أو للبيت، مضبوط؟
طيب شوفي أنا أنا برضه، آه، يعني، أنا شايف إنه أوقات فعلًا، يعني، أنا ب ب يعني، بانغرِس أوي في الشغل ويمكن شُغلي بياخد كلّ تركيزي. فبالتالي، يعني، أنا ب يعني، لم يادوبك باخلّص الشغل الأولاني وباجي باجي الشغل التاني، فبالتالي ما بيكونش عَندي طاقة إن أنا أعمل حاجة تانية. فأنا فعلًا، يعني، أنا عارف إن أوقات باقصّر برضه فيما بقى يخُصّ، يعني، اقتراحها مثلًا أو هل هي اقترحِت حَل أو قالت لي بلاش الشغل التاني ده أو كده، هي ما اقترحِتش حاجة، هي بتش بتقول لي مثلًا إنه، شايفة إن أنا مقصّر في وقت الأسرة وبس. هي ما بتقولّيش لأ سيب الشغل التاني، ما تكمّلش
هي ما عندهاش تصوُّر مثلًا إن هي ت تقوله أو تقترحه. طيب، آآ جرّبت قبْل كده توازُن بين الإتنين، يعني مثلًا جرّبت ت تعوّضهم في مرّة أو تحسّسهم إن أنت لأ، أنا موجود معاكم أهوّة، بس مثلًا ممكن كام يوم في الأسبوع آآ، بيبقى عندي شوية ضغوطات في الشغل أو كده، والّا ما جرّبتش أي حلول خالص؟
امم. لأ. لأ، أنا أكيد جرّبت، يعني آآ أنا فعلًا كل ف يعني كل يوم ب باقول لها كده إنه آآ "أنا معاكِ و ويعني أنا باحاول إن أنا أحسِّن مستوى حياتنا شوية آمم، وم يعني وقتي ليكِ." والكلام ده كُلّه، بس <tsk> أنتِ فاهمة بقى ده يعني ممكن مُسكِّنات مش حلول للمشكلة، آآ لإنّه خل
أنت قصدك إن أنت بتحاول بقدر الإمكان تعوَّضها عن طريق الكلام أو تعوَّض ال آه، الأسرة عن طريق الكلام أو المِراضيّة أو الطبطبة، بس ده مش بيجيب النتيجة ال المرجوّة يعني. طيب خلّيني أعرف أكتر، أنت دلوقتي بتقول أنت بتشتغل 8 ساعات وعندك شُغلك التاني online، هو ده كل يوم؟ يعني هل شُغلك الonline ده بيبقى كل يوم يوميًا والّا آآ، أيام مثلًا مُحدَّدة في الأسبوع؟
أراضيها آه بالكلام، آه. إمم. ده مُسكِّنات. لأ، أنا عندي يومين عندي يومين راحة في الشُغل الأساسي ويومين راحة في الشُغل ال التاني برضه. آمم، يعني أنا ب عندي يومين ويومين. بس طبعًا
طبعًا الأيام دي مختلفة، مش زي بعضها.
آه، و وبيتغيّروا مش ثابتين، يعني ال ما همّاش ثابتين على مدار الشهر. في جدول بينزل كل شهر تقريبًا و وبيختلف يعني من شهر للتاني و و والشفتات كمان بتتغيّر، يعني أوقات في الشُغل الأولاني أنا باكون شغاّل، أحيانًا بابدأ من 06:00، أحيانًا بابدأ من 08:00، أحيانًا بابدأ من 12:00، فهي الشفتات برضه مُتغيّرة. آآ أو أ أنا برضه جرّبت حَل تاني إن أنا آآ حاولت إن أنا أقلِّل مثلًا عدد ساعات الشُغل التاني، آآ بس م آآ برضه نَفْس المشكلة. أنا حاسِس إن يمكن م يعني يمكن أنا ما بارتّبش مثلًا جدولي بصورة كويسة، يمكن ده اللي ناقصني، بس
بالضبط، هو الفكرة كُلّها بس في ترتيب الأولويات وفي تنظيم الوقت، لإنّه اليوم عندنا آآ 24 ساعة، فلو أنت رتّبته مضبوط هتحِس بفرق كبير. وكمان ال الوقت مع الأسرة لازم تبقى يعني مقتنع إنه ده م وقت ما يتعوّضش. فأنا متَّفقة معاك تمامًا إن أنت بتحاول تجيب يعني م يعني إيه، تزوّد العائد المادّي شوية عن طريق الشُغل الOnline علشان في الآخر ده هيصُب في مصلحتهم، يعني ده هيخلّيهم هم مبسوطين أكتر، هتعرف تجيب لهم اللي هم نِفْسهم فيه، هتحقّق رفاهية معيّنة لل ل لأسرتك. بس ده بلاش ييجي أبدًا على حساب إن هم نَفْسيًا حاسّين إن أنت مش موجود.
أيوه.
آآ ليه؟ علشان ده هيأثّر في نَفْسية الأطفال لو هم لو عندك أطفال، وده هيأثّر في نَفْسية ال آآ الزوجة آآ طالما هي بدأت تشتكي أو بدأت تقول إن أنت مش موجود أو إن هي مش حاسّة إن أنت مهتم أو بتقضّي وقت معاهم. فدايمًا حُط في بالك إنه الأهَم هي العيلة، ما فيش حاجة أهَم من العيلة. دايمًا ما فيش حاجة أهَم من العيلة، واللي هتعمله عشانهم، اعمله وأنت معاهم، لو مش هتقدر تعمله وأنت معاهم ما تعملهوش، لإن هم الأساس، وهُم اللي اللي أنت بتتعب عشانهم وهُم اللي أنت بتقضّي وقت في الشُغل عشانهم.
معاكِ أنا آه، أنا متّفق معاكِ في النقطة ديّة فعلًا آآ، ولكن <tsk> برضه ما هو أنا محتاج إن أنا أوازِن بين ال م بين الشُغل و وبصراحة يعني أنا ما ما عنديش استعداد إن أنا أسيب الشُغل التاني يعني لإنّه لو اعتمدت على الشُغل الأولاني، فأنا ضايع، يعني الدنيا مش هتمشي معايا م مش مش هاعرف أعيش عيشة يعني مش هاقول آآ، عيشة رفاهية لأ، على الأقل باحاول أكون آآ، فوق المتوسط أو متوسط، يعني أكون متوسط.
مفهوم.
ف أ أنا معاكِ في الكلام ده كُلّه وهي الأسرة الأو الأولوية وكل حاجة والكلام ده، و وهو ده ب سبب مشكلتي، يعني أنا م ال هي معادلة والاتنين والحاجتين عكس بعض، فبالتالي أنا مش عارف أنا أنا محتاج إن أنا أوازِن بين الاتنين برضه بصراحة أنا م يعني ما عنديش استعداد إن أنا أسيب الشُغل التاني.
هو في في حَل بسيط خالص ممكن ت تجرّب تعمله، آآ أول حاجة إن أنت تخلّي وقت مُحدَّد لشُغل الOnline، يعني بلاش وقت ما ترجع البيت مثلًا على طول آآ تشتغل Online لأ، هيبقى فيه مثلًا آمم ساعتين، 3 على الأقل مع البيت ومع الأسرة وتشوف أخبارهم إيه ومحتاجين إيه وزوجتك بتتكلِّم في إيه وعايزاك تسمعها أكيد والكلام ده كُلّه. وبعدين آمم، آآ، مثلًا ممكن يبقى في اليوم ساعتين Online غير ال8 ساعات بتوع الشُغل تمام، ده بالنسبة لل للأيام العادية، وممكن تخصَّص بقى في الأسبوع وق يوم كامل ما فيهوش شُغل خالص يبقى بس اليوم ده علشان الأسرة، ده هيفرق معاهم جامد. يعني إن أنت بس تخصَّص يومي يعني يوم في الأسبوع وساعتين بعد ما ترجع من الشُغل كل يوم ليهم، ده هيبقى كفاية جامد، هي الفكرة بس في تنظيم الوقت وال والترتيب مش أكتر من كده.
آه. فاهم. تما أيوه، آه، هو والله ف يعني ماشي، هو كلامِك صح فعلًا، أنا لو قدِرت إن أنا أوفّر يوم مثلًا على الأقل في الأسبوع آمم، أعتقد هتحِل المشكلة فعلًا شوية. طَب أنا طَب أعملها إزاي دِيّة؟ ما هو أنا م الجدول يعني الموضوع مش في إيدي مثلًا تفتكري ممكن مثلًا أطلُب آه.
ممكن ممكن تختار اليوم، اليوم ال ال الأجازة من ال الشُغل الأساسي بتاعك اللي هو 8 ساعات ده، لمّا يبقى عندك يومين أجازة خُد يوم واحد منهم برضه اللي في الشُغل الOnline
أيوه.
بحيث إنه يبقى اليوم كلّه من أوله لآخره لأُسرتك فقط. وحاول تعوّض في اليوم التاني الأجازة ده، عوّض الشُغل الOnline لو بتشتغل فيه مثلًا 3 ساعات خلّيهم 4 ساعات، هتلاقي الموضوع بقى بس فقط يعني نِسبة وتناسُب وأنت تبدّل بس في الأيام أو الساعات مش أكتر من كده.
أيوه، أيوه. ماشي. حلو، حلو. والله، طيب أنتِ ك أنتِ يعني الفكرة جات في بالي دلوقتي، أنا ممكن فعلًا زي ما أنتِ بتقولي آمم، أ يعني أخلّي يوم ال الراحة اللي هو بتاع ال أ شُغلي الأساسي آآ، ل للأُسرة، فأنا ممكن مثلًا أطلُب يعني جدول، آه يعني أعمل طلب لل من الشُغل مثلًا إن هُم يحطّوا لي اليوم ده أجازة شُغل تاني، يعني أنا إمم.
ممكن الشُغل الأساسي كده، كده ي أنت اليوم الأجازة بتاعه ده خُده أنت ك برضه Online أجازة.
إمم. تمام.
جرّب كده و وأكيد هد د يعني ه هتضبُط جامد معاك يعني، هت وزوجتك كمان هتحس بفرْق.
طيب والله ماشي، هو فعلًا يمكن يوم فعلًا هيضبّط الدنيا، وده هتبقى هيبقى حَل سهل بالنسبة لي فعلًا، حاضر هي بسيطة إن أنا، أنا هاعرف أوفّق فعلًا يوم و إن شاء الله ده يحِل المشكلة، أنا أنا باشكرِك بجد يعني إنِّك خلّيتيني أتكلّم ونصحتيني يعني الصراحة ده يعني شاكر ليكِ ك
كلّمني أي وقت أنا دايمًا باسمعك ودايمًا هاشجّعك وأساعدك.